Eee, diskon, lagi ada promo itu tadi, gitu kan. Terus, aku di enggak, pokoknya aku harus klik deh, gitu. Benaran, aku tuh di Amerika ya, belanjaku tuh di Belanda. <laughs>
Astaga. tunggu dulu, Kakak ada lagi di Amerika nih tapi kakak ngeklik yang belan belanjaannya di Belanda, itu ongkos kirimnya berapa tuh, Kak? <chuckles>
Iya, karena kan tinggalnya enggak enggak, karena aku tinggalnya di Belanda, tapi aku lagi liburan di Amerika, gitu heeh, gitu kan. Terus aku tuh sampai ditegur ama anakku, apa, "Mamah kamu ini kenapa sih?" katanya, gitu kan. Eee, kan. "Kayanya kamu enggak beres deh." Kaya gitu. "Kita liburan ya liburan aja, dinikmati." Terus aku bilang, itu sampe gini, "Eh ini ya, di Amerika tuh sekarang enggak ada sale, padahal ini kan lagi musim panas, summer, enggak ada sale. Yang ada sale itu cuma di Belanda. <chuckles> Kan sayang kalau enggak dibeli," gitu kan. Jadi aku sama anakku sampai berargumen karena aku enggak mau melewatkan sale yang ada di Belanda, gitu kan. Nah, kalau yang tadi di Indonesia kan, eee, apa namanya, harus ke mall. Dan ketika ada di Belanda enggak ada mall, ya udah aku enggak belanja lagi, karena enggak ada mall, iya toh. Nah, kalau online ini bahaya loh. Bayangkan kayak itu tadi, di aku Ame secara fisik secara fisik aku di Amerika, gitu kan ya. Tapi kan rumahku di Belanda, dan yang toko online ini kan di Belanda, gitu. Eh, aku tidak mau ketinggalan itu, gitu. <laughs>
Oh lagi liburan ke Amerika. Oke, hmm. <laughs> Mhm. Iya. Di mana aja, bisa. <chuckles> Iya. Wow, <sniffs> sudah sedemikian, sudah efeknya ting besar banget ya, Kak, ya. Meskipun sedang liburan, tapi tetap akhirnya menyelamatkan, eh, menyempatkan waktu untuk belanja, nih. <laughs>
Semakin baha heeh. Iya. Heeh. Tetep. Nah, itu dia. Terus, nah, setelah, eee, be-beberapa kali seperti itu, dan waktu itu aku sempat juga habis banyak. Itu untuk, enggak tahu kenapa dulu kamu enggak suka tas, tiba-tiba yang yang apa ya, benar-benar ketagihan untuk beli tas sampai suamiku tuh heran, 'Kamu kenapa?' katanya, gitu. "Ini bukan kamu, kamu tuh dari dulu enggak suka loh tas, kenapa kok sekarang setiap minggu ada paket kiriman tas?" Gitu <laughs>
Mhm. Iya. Nah, apa yang berubah nih? Nah itu gimana nih, Kak? Akhirnya Kakak mulai sadar enggak nih, Kak? Hmm.
Nah, terus